Ah sakin naman, karanasan sa trabaho na talaga namang nagturo ay siguro yung kagaya ng nabanggit mo kanina yung pakikisama sa ibang tao. Ayun, kasi, sa trabaho sabi ko nga sayo di ba medyo matagal na ako sa pag-tatrabaho. So, iba-iba na yung personalidad na nakasama ko. So merong mga f bagong graduate sa trabaho, merong mga may asawa na, meron namang pa-retire na, ibig sabihin medyo may edad na. So iba-iba yung edad nila, di ba? Pero, pare-parehas kami nag-tatrabaho pantay-pantay kami, so isa yun sa natutunan ko na dapat talaga marunong kang makisama, kahit anong edad pa yan. Kasi, kagaya ng sabi mo kanina, pag hindi ka mak marunong makisama di ba, mahirap mag-trabaho, so mas magaan kapagka ka-sundo mo yung katrabaho mo, di ba? Mm.
Mm. Mm. Mm. <clicks tongue> Ah oo, ang ganda naman nga eh. Trabaho, oo. Mm. Oo. Mm. Oo, tama. Mm, mm. Oo, talaga. <chuckles> Oo nga eh. Totoo, parang na ano, parang limitado yung galaw mo. Mm, totoo, tama ka.
So yun, dahil sa mga iba't iba yung edad nila, siyempre, iba-iba rin yung natututunan ko sa kanila. So ayan yung may mga natututuan ako sa medyo bata, meron naman akong natututunan sa mga medyo may edad na tungkol sa buhay-buhay. So masaya na nagkakaroon ako ng malawak na na eksperiyensiya, kaalaman, sa kanila, ayun.
Mm. Oo naman nga. Mm. Oo. Tama. Kaalaman 'no? Tama naman nga. Sang-ayon naman ako sayo.
Mm. Sa tingin mo, ano naman yung pinaka-mahalagang katangian o gawi na dapat taglayin ng isang empleyado?
Mm.